حقيقي طبعًا، وأنا قُلت لك أنا باحب اللون الأخضر أوي بي بيشرح صدري، وبازعل أوي لما بالاقي حد بيقطع شجر، أحيانًا وأنا باتمشى كده في ال في السكة اللي باقول لك عليها ديَّة، شُفْت منظر والله مؤلم شُفْت حد يعني بيقطع شجرة وكده، و وكنت متضايق أوي الشجرة دي بالنسبة لي روح يعني و والمفروض ما تتقطعش لأن أنا أنا مُحب للأشجار، وبنحب أتأملها كده وباحب وبنحب العصافير اللي بتُقَفْ عليها وبتع وأصواتها كده ب بيتريحني نفسيًا ب بأمانة يعني.
آه. امم. طب خلّيني أسألك حاجة غريبة شوية، بما إنك س قُلْت إنك بتحب الأشجار عشان أنا برضه ع يعني هاقول لك لو بس بعد ما تقول لي الحاجة دي، هل أنتَ جربت تربِّي مثلًا حاجات للناس اللي زي بتربي في قصرية في البلكونة، أو في الحاجات دي، هل جربت تعمل الحاجات دي؟
هو أنا حاولت صدقني إن أنا أحط حاجات من دي بس زوجتي قالت لي: "على فكرة دي بتلم حشرات، وبتلم ناموس فبلاش" عوضتني بقى بشوية حاجات بلاستيك، عارف أنتَ الورود البلاستيك والحاجات الز؟ <laughs> آه.
امم. آه <chuckles> آه بس كمنظر برضه يدِّيك اللي هو الإيحاء بال بالشجر جميل، أصل أنا كنت باسألك على الحوار ده عشان أنا برضه لأ، أول ما أنتَ قُلت الحوار ده جه في دماغي برضه، ال البلكونة برضه اللي عندنا فيها الحاجات دي، فوالدي برضه بي بي بيحب الحاجات دي جدًا، فده اللي جه في دماغي، آه.
<laughs> بيحب الش أنا باحب والله النبات خالص، بس ي يعني غصبٍ عني هي قالت لي المكان عندنا يعني يمكن شعبي شوية، فلو إحنا حطينا زرع هيلم ناموس، وهيلم حاجات وس وعايز رعاية برضه والمكان ما كانش يسمح، فقالت لي: "أنا هاعمل لك حاجات تانية" جابت بقى اللي هي الفروع الخضرا دي، كان شكلها حلو بتسر النفس برضه وبلاستيك آه، وما بتلمش حشرات ولا حاجة
امم. مضبوط صراحة. بالضبط أي حاجة بت آه بالضبط تسر النفس. مضبوط ماشي أنا صراحة جدًا انبسطت معاك جدًا، جدًا، جدًا واستفدت والله بالطرق اللي حضرتك بتستخدمها عشان تحسن يومك أو نفسيتك، فأنا انبسطت معاك وباشكرك جدًا، جدًا، جدًا.
أنا أكتر، وأنا تحت أمرك في أي وقت.